<laughs> Nossa! Eu amo tacacá. Eu sinto tanta saudade.
Claro, você tá você tá acostumada, mas pra mim foi foi um açoite. Eh, aquela um calor inacreditável, inacreditável. O meu amigo de Breves, eh, falou assim: "Você tem que experimentar o tacacá na rua, uma barraquinha assim".
É. <laughs> É bem forte, é bem forte. <laughs> <laughs>
E eu eh, coloquei na boca, eu falei: "Tá muito quente, muito ardido, muito saboroso, muito azedo, muito camarão". Ele falou: "É assim mesmo"
<laughs> E não sentimen Sim. É sim, sim, sim, si É, é isso aí. <laughs>
"come quente". Até virei a cuia, assim, pra tomar em vez de ficar
<laughs>
Rapaz!
<laughs>
A aventura essa aventura durou uns 3 dias.
Exatamente isso, é um alimento extremamente quente que nós tomamos debaixo do sol ali naquele calor de de 40 graus. Vamos tomar um tacacá. É exatamente isso. <laughs>
No calor. Comecei a transpirar, falei: "Vou ter um treco. Ah, não".
E com pimenta, e tem que ter a pimenta. Nossa, eu sinto muita falta disso.
<chuckles> Pimenta. Aham. Ele e ele ria ele ria. Eu mandava pra ele, pa mandava pra ele WhatsApp de dentro do banheiro "Eu vou te matar". Ele fal ah, ria. Mandava figurinhas.
Que saudade! <laughs> Nossa, mas e o açaí?
Adorei o açaí.
Pronto.
Eu comi um açaí quente, puro, que não parece com nada com o açaí de São Paulo.
<chuckles> Exatamente, exatamente. Uhum. Que é o que é o açaí. Esse é o açaí que nós consumimos, que também é muito, faz muito parte da nossa tradição do Pará.
O açaí puro mesmo, cremoso assim. Uma maravilha. É. É normal ele ser ma ele é resfriado, não era quente, é resfriado, não é congelado igual a gente come em São Paulo, que é um sorvete, sabe?
Sim. Uhum.

Pronto, que legal. <laughs> Ah, então tu conhece ali a área. Em Breves também, nós tivemos um projeto que trabalhava, que brus buscava essas crianças para levar elas para conhecerem um pouco da da tribo, da de algumas tribos como eles convivem, e tudo
Aham. Conheço. Passei 12 horas naquela naquele barco, naquele navio, dentro de uma cabine congelada, ou um calor escaldante, aí você escolhia, ou morria de suor, ou morria congelado.
Isso, são 12 horas. <laughs> <laughs> Isso. <chuckles> É, tem a opção também de ir na rede, né, que
Não, na rede não deu, na rede
a rede, é um pouco mais desconfortável, mas
Na rede não deu porque o quem quem não tem costume não consegue dormir, na rede, não é.
Não, não consegue, não consegue. Isso também vende.
Fui aconselhado eu fui aconselhado, lá na na bilheteria.
<laughs>
Você já dormiu em rede? Eu falei não, então não vai de rede não, vai vai na cabine vai na cabine.
Então, não. Olha eu diria que é a na rede é um pouco mais fácil que a cabine, viu?
Por causa do frio, só se for. <laughs>
Na rede. É, por causa do frio e também porque quando balança muito o barco, e se tu estiver na cama, eu acho que tu sente mais do que na rede. Eu tive essa percepção. Foi um pouco menos sofrido.
Olha. Eh, talvez breves eu em breves eu tenha visto a a primeira vez na vida, eu fui em uma talvez possa chamar de chácara, é uma casinha na beira de um de um riacho, um riacho
Uhum. Ah sim, sim, sim, essas são as casas ribeirinhas, sim. São umas casas suspensas, certo?
Os É, e e esse esse meu amigo tinha tinha uma canoa. Ele falou assim: "Entra aí e vai!".
Sim.